เพลงที่ทำให้อบอุ่น ก็จะเป็นเพลงของ <tsk> พี่วงบูโดกันน่ะค่ะ ก็คือแบบเหมือนกับว่าเป็นเพลง "รักเท่าเดิม" อะค่ะ ประมาณนั้นเลยค่ะ
อืม ของวงบูโดกันเนาะ ก็คือ โอ๊โฮ แบบนานมากเลยเนาะ ใช่ไหม? ค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ นานมาก แต่ว่าสมัยนั้นน่ะค่ะคือหนูชอบ ฟัง ฟังคลื่น วิทยุอะค่ะ <chuckles> สมัยนั้นยังไม่มี Social อะไรเยอะแยะมากมาย แต่ตอนนั้นน่ะเท่าที่ได้ฟังก็คือจะฟังจากวิทยุอะค่ะ แล้วพี่ดีเจเขาเองอะน่า ก็น่าจะเป็นคนในยุคที่โตกว่าเราเยอะมาก พอทีเนี้ยหนู หนูได้ฟังเพลงอะค่ะ ก็จะค่อนข้างไปในเพลงยุคของพี่ที่เขาเป็นดีเจอะค่ะ คือหนูก็จะเหมือนกับฟังเพลงในยุคพี่เขาไปเลยอะ
อ๋อ ค่ะ อือ ไปรอฟังวิทยุ แบบ แบบไปรอฟังช่องพี่เขาเลย อย่างงี้ ใช่ไหมคะ? คลื่นนั้นเลย แบบว่าเป็นประจำ แล้วมันต้องมีแน่ ๆ เลย อะไรอย่างงี้เปล่าคะ?
<chuckles> อะฮะ ใช่ ๆ ใช่ ค่ะ มีแน่ ๆ ส่วนใหญ่พี่เขาก็จะเปิดเพลงโปรดที่เราชอบทั้งนั้นเลยค่ะ อุ๊ย! น นึกถึงแล้วก็นึกถึงตอนนั้นจังเลยค่ะ มันจะได้คนละบรรยากาศกับทุกวันนี้เลย คือทุกวันเนี้ยแทบจะมีดีเจน้อยลง เพราะว่าคนก็หันมาฟังเพลงในยูทูบ อะไรแบบเนี้ย ง่ายขึ้น แล้วก็มากขึ้นน่ะค่ะ ทำให้มัน มันไม่มีคนที่จะมาเปิดเพลงให้เราแบบว่า "เฮ้ย! เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย "เพลงนี้นึกถึงจังเลย เกือบจะลืมไปแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันคือ มันคือพลาด พลาดโอกาสแบบนี้ไปอะค่ะ <chuckles> ค่ะ
อืม อื้อฮือ ค่ะ อืม คือแบบว่าฃ โอ๊โฮ แบบจริง ๆ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เอ๊ย! เพลงที่เราได้ฟังมันต้องมีบรรยากาศที่แบบว่า เอ่อ ฉ เคลิบเคลิ้มไปด้วย อย่างงี้ ใช่ไหมคะ เราก็อาจจะลุ้นด้วยว่าจริง ๆ มีเพลงไหม เพลงที่เราชอบไหม อะไรอย่างงี้ ที่ติด เขาเรียกว่า ติดกระแสใช่ไหม? ตอนนั้นน่ะ
ใช้ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คือเหมือนรอคอย <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ เป็นเพลงฮิตมากเลยในตอนนั้นน่ะค่ะ ค่ะ อยากฟังสักท่อนหนึ่งไหม คะ? <chuckles>
อือ ค่ะ แล้วอย่างงี้ ได้ ได้ค่ะ มีเพะ มีท่อนไหนที่แบบเราเองรู้สึกชอบไหมคะ?
ได้ค่ะ